أنا في موضوع كده يعني كنت عايزة أسألِك فيه بصراحة لأنّه شاغل بالي بقى لي فترة، دلوقتي أنا آآ اتخرجت أهو بقى لي يعني سنة ونص وبصراحة طبعًا حياة الشُّغل مختلفة جدًا عن الدراسة وأنا كل كل اللي بيحصل حواليَّ بالنسبة لي جديد، بس في نفس الوقت أنا عارفة إيه أهمية يعني إن الواحد يكون عنده سُمعة مهنية بالذات في مجالي بصراحة وعارفة قد إيه يعني الموضوع ده هيفرق معايا في الفرص و وفي الشغل والناس اللي هتكون بتيجي لي، كنت عايزة أعرف بقى أعمل الموضوع ده إزاي؟ يعني هل بقى عندِك نصيحة تساعديني بيها؟
بُصي أنا حاسّة بيكِ جدًا وفاهمة قد إيه إنِّك لسه عشان في بداية حياتِك والموضوع بالنسبة لِك مُقلِق إنِّك تبقي آمم، آمم عندِك سمعة كويسة سمعة طيبة وسمعة قوية كمان إنِّك تقدري تشتغلي وتب الناس تيجي لِك على أساسها، طب خلّيني بس أسألِك الأول هو إ أنتِ مجالِك إيه؟
اهم. أنا بأشتغل في ال آمم مجال الطبّي، دكتورة آآ لسّه ما اتخصصتش، لأن أنا آمم بتكون عندي أوّل كام سنة يعني زمالة بس، فأنا آمم ال يعني لسّه باتعلم مع دكتور تاني وكده لسّه ما قررتش ال التخصص النهائي بتاعي، بس طبعًا الموضوع شاغل بالي يعني أنا كنت بافكر إن أنا أشتغل كدكتورة عيلة وحاسّة إن أنا عشان أشتغل كدكتورة عيلة فالناس لازم تبقى عارفاني لازم ع العائلات تقرر آه إحنا هنروح ل للدكتورة كذا فآمم مش عارفة حتّى إن أنا أبتدي أعرف الموضوع ده إزاي؟ وإن أنا إزاي آآ أكون يعني بأجذب الناس إن هي تييجي و وآمم وتبقى عندي إن أنا أبقى أنا دكتورة العيلة بتاعتهم؟
فاهماكِ جدًا، يعني بُصّي ح أنا أنا حاسة قد إيه إنِّك حاسة بضغط كبير عليكِ، وإنِّك عشمان كمان لسه متخرجة، وإنِّك لسه في بداية حياتِك، وإنِّك لسه داخلة عالم ال الشغل جديد، م حاسة إنِّك عايزة ت قد إيه تثبتي نفسِك وتعملي اسم كده بسرعة، وإن ده إحساس طبيعي جدًا، وحلو جدًا كمان إنِّك بتفكري في ال مستقبلِك. و واضح جدًا عليكِ إنِّك شخص طموح، وبيحب يرسم خطواته، وبيحب يعرف امم يعمل إيه، وخطتِك المستقبلية إيه، بس خليني في الأول برضه أسألِك، أنتِ آآ قُلتِ لي شغالة مع دكتور آآ المفروض أنتِ بتتدربي معاه؟ في فريق معيّن أنتِ شغال يعني اللي هو دكتور أنتِ الوحيدة اللي شغال معاه، والّا هو أنتم فريق وبتتعلموا مع معاه في مع بعض يعني؟
اهم. آه. اهم، بُصّي هو على حسب سنين ال الزمالة يعني، فأنا باعمل المفروض 3 سنين تدريب زمالة، آمم أنا بيتدفع لي مرتب طبعًا من المستشفى وكل حاجة، بس آمم بيختلف، وكل سنة بقى كأني كأني خلّصت سنة دراسية خلينا نقول كده، بس هي مش دراسة، آمم وأنا عندي موجودة أنا آآ الوحيدة اللي من السنة بتاعتي، في ناس في السنة الأقل مني، وفي آآ واحدة في ال في السنة الأكبر مني بصراحة، آآ غير كده لأ، هو إحنا الدكتور والم والمستشفى بقى ب يعني ساعات بيبعتنا هو عند دكاترة مختلفة، ساعات بنفضل معاه هو، ساعات الجداول بتاعتنا بتتغيّر، فيعني الموضوع لسه مش مش مش ثابت أوي.
فاهماكِ. بصّي. واضح جدًا إن أنتِ برضه راسمة خطواتِك، أو فاهمة كمان أنتِ أنتِ فين من من المجال، أو فاهمة أنتِ خطوِتِك الجاية إيه؟ فدي حاجة كويسة جدًا. وعايزة أطمّنِك برضه آآ إنِّك أ أنتِ ن آآ ح حتّة إنِّك حاطّة أصلًا خطوات، وحاطّة آآ آآ هدف معيّن إنِّك ما تبقيش زي غيرِك، أو تبقي دكتورة شاطرة عايزة تبقي عاملة اسم معيّن، أو اسم في مجالِك، وإن ده بي زي ما قُلتِ كده، إن هو بيثِبت من أول يوم، دي سُمعَة. وإن قد إيه الموضوع بيفرق حتّى بالذات في المجال الطبّي ده الغلطة فيه آآ ب بتفرق، و وحلو أوي إنِّك كمان مِركّزة من البداية، إنِّك تعملي ده. بس قولي لي، أنتِ جرّبتِ مثلًا حاجة معيّنة إنِّك ت تعمليها، أو إنِّك آمم آآ تبدأي خطوات رحلِتِك المِهَنية دي؟
إمم. اهم. إمم. بُصّي، هو أنا م يعني م كنت بقى قعدت بقى أقرا كُتب، إزاي إن أنا يبقى عندي حضور كده، وإن أنا أكون إزاي أكون شخص م مُنفَتح مثلًا للكلام مع ناس تانية، إن الناس حاسّة إن هي قادرة تَثِق فيّا، وقادرة تيجي تسألني. لإن برضه كدكتورة عيلة، أنتِ بتييجي لِك ناس من أصغر واحد في العيلة، لأكبر واحد في العيلة. ف لازم تعرفي تتكلّمي مع كُل ال ال الأعمار المختلفة. بس دي الحاجة الوحيدة بصراحة اللي أنا باحاول أعملها. يعني أنا عمّالة باقرا كُتب، وعايزة أقول لِك، إن أنا مثلًا الكتاب ده بقى لي فيه حوالي 3 شهور ما خلصتوش، وهو مش كتاب كبير خالص، هو بتاع حوالي 150 صفحة، وأنا لسّه كُل ده ما خلصتوش طبعًا، بسبب الشغل، وبسبب إن أنا عمّالة ما عنديش وقت ح باحس إنّي مش عندي وقت. آمم غير كده، ما جرّبتش أي حاجة. يعني أنا قُلت بقى إيه، أجي أسألِك على طول إنه آمم أنا م مش عارفة، هل أنا المفروض إن أنا ابتدي بإن أنا أكون باتدرّب أكتر، إن أنا أكون باخُد ساعات أكتر عندي، والّا هل ده يبقى كبير أوي عليّا، وكده، كده مش ه مش هيعمل لي سُمعَة ك كويسة؟
بُصي هيّ أ فكر أ يعني نقطة إنّك بت بدأتِ إنِك تقرئي وتت إن تفتحي دماغِك لل في ال للمجال ده أو لل للطريق اللي أنتِ عايزة تمشي فيه ده حاجة كويّسة جدًا ونقطة تُحسب لِك جدًا و واشجّعِك كمان إنّك تستمري عليها، أي نعم آه أنتِ ما عندِكيش وقت كفاية إنّك تقرئي وإنّك تبقي آمم آآ يعني تضطلعي بالشكل ده ممكن يكون علشان زي ما قلتِ الشغل وإنِك قد إيه مشغولة ومش مش لاقيه وقت لِده، ممكن تعملي مثلًا تبدئي مثلًا تشوفي آآ أف أفكار تانية من زمايلِك أو أفكار تانية من الدكتور ال ال ال اللي أنتِ بتتدربي معاها آمم تشوفي مثلًا آمم السوشيال ميديا ال ال الوضع شويّة بقى مُنفتح على السوشيال ميديا لو قدرتِ تثبتي نفسك أو كل إنجاز تعمليه تس توثقيه كده وت و و وتصوريه هيفرق معاكِ كتير، ممكن الفكرة دي تمشي معاكِ أو أو حاسّة إن هيّ ممكن ت تفرق معاكِ والّا أمم مش حاسّاها كويّسة؟
إمم. آه. إمم. آه. آمم، بصراحة موضوع ال إن أنا آآ، ال أشوف أفكار من زمايلي يعني أنا حاسَّة إن إحنا كلنا في نفس المشكلة دلوقتي، في يمكن اللي مهتم أصلًا بسمعته في آآ، بصراحة أج الأغلبية مش مهتمين، بيحاولوا بس يعدُّوا سنين التدريب ديَّة وخلاص. آمم، فيمكن أنا وواحدة تانية بس اللي بصراحة مهتمين أوي بالموضوع ابتدينا نفكَّر فيه مع بعض. آمم، الدكتور آآ، قعد يقول لنا بصراحة كلام حسِّيته يعني أنا ما اقتنعتش بيه أوي، قعد يقول لنا إنُّه آآ، السُّمعة دي بتيجي مع الوقت، وإنُّه الواحد آآ، لازم ي يبقى عنده صبر، وإنُّه يعني دي مش حاجة بإيديكِ، بس أنا كنت حاسَّة إنُّه عادي يعني الواحد يقدر يشتغل على نفسه إنُّه يعمل لنفسه سمعة قويَّة جدًا. آمم، بس فبصراحة من الدكتور بتاعي أنا ما استفدتش حاجات كتيرة أوي من الناحية دي. آآ، أمَّا بقى فكرة السوشيال ميديا اللي أنتِ قلتيها بصراحة ممكن تنفع، خصوصًا إن أنتِ عارفة السوشيال ميديا دلوقتي بقت بتأثَّر على حاجات كتير، وأي حد بيدوَّر على أي حاجة، أو محتاج أي حاجة بيخش يدوَّر على السوشيال ميديا، فهي هتكون يمكن حل كويس إن أنا أبيِّن إن أنا مثلًا نشيطة في الشغل، نشيطة في في ح أماكن تانية يعني مش مش بس باتدرب وخلاص.
بالضبط. بالضبط، بُصي هو أنا آمم يعني حتّة إنِك تشتغلي أكتر، أو إنِك تبقي السُمعة دي مش بتتبني آآ، ب خطوة واحدة أو مش بتتعمل مرة واحدة، هي بتبتدي كده بهدوء أو بخطوات مع بعض، يعني زي ما الدكتور قال لِك كده، آآ، إنِك آآ، تشتغلي أحسن، تعملي آآ، علاقات طيّبة مع ال مع المرضى، ممكن برضو التزامِك وإنِك طريقة تعاملِك دي مع المرضى، وإنك تسألي، تتعلمي، لو لو حاسة إن في سؤال مثلًا عايزة إجابته، لأ، ما تتحرجيش إنِك تسألي، كل الحاجات البسيطة دي بتتجمع مع بعض كده و وهتعمل لِك آمم سُمعة، وإنِك هتلاحظيها مع الوقت، يعني مش إ إنِك تبني سُمعة دي مش مش هي خطوة إنِك هتاخديها وخلاص، هتبقي واحدة واحدة كده، آآ، بتشتغلي كويس، هتوثقيها زي زي ما قلت لِك كده، وإن وإنِك تصوريها أو إنِك تنزّلي أخبارِك كده على السوشيال ميديا آآ، خطوة تانية إنك تبقى عندِك مثلًا لو في حاجة أنتِ واقفة معاكِ أو في حاجة مش قادرة آآ، تفهميها كويس أو آآ، عندِك سؤال فيها، ممكن تسألي فيها بدون إحراج، و وده ه هيفيد هيضيف لِك كمان. آآ، تعملي مثلًا إمم، آآ، علاقات كويسة مع ال الناس اللي بييجوا لِك في التدريب دلوقتي، ممكن يكون قدّام آآ، يعني يبقوا أنتِ تخططي إن هُم يبقوا هُم دول الناس اللي أنتِ هتبقي دكتورة العيلة بتاعتهم، أو آمم يعني مستقبلًا يعني، الحاجات دي كلها مع بعض بتتبني مع ال السوشيال ميديا بقى، مع الحاجات الشغل بتاعِك الخاص، ده كله هيب هيفرق معاكِ، ممكن في الأول تحسي إنها خطوة بسيطة وإن هي دي حاجة مش هتفرق، بس مع الوقت هت هت هتحسي بالنتيجة وهتحسي قدّ إيه الموضوع فرَق معاكِ.
إمم. اهم. آه. آه. آه. إمم، بصراحة يعني عندِك حق في النقطة اللي أنتِ قلتيها، إنه الموضوع مش خطوة واحدة أنا هاخدها وخلاص بقى عندي سمعة كويسة، أنا أكيد لازم آمم، أكون يعني فعلًا ب بابيّن الحاجات اللي أنا باعملها ب آمم، وأكون منفتحة أكتر، وم معاكِ حق يعني، الد الدكتور فعلًا يمكن هو قال النصيحة وأنا ما صدقتوش ساعتها، حسيت إن أنا ما استفدتش أوي منه، بس هو فعلًا عنده خبرة، وناس كتير أوي بتدوّر عليه في المجال. فآمم، يمكن ت تكون آمم، هو اداني نصيحة، أنا بس ما كنتش عارفة أهميتها، و وبرضو يعني أنا شايفة إنه آه، لو أنا بيّنت مثلًا حضوري أكتر في مؤتمرات، وزي ما أنتِ قُلتِ وثقت كده الأماكن اللي أنا باروحها، البحوث اللي أنا باعملها، آمم، يعني بيّنت إن أنا قدّ إيه مهتمية فعلًا بالمجال، ساعتها ده لوحده هيبني سمعة خطوة بخطوة، ولمّا حد يخش كده يدوّر عليَّ يبقى عارف إن أنا باعمل إيه بالضبط. ف فعلًا نقط كويسة أوي اللي أنتِ قُلتيها لي، وبصراحة استفدت منها أوي، و وهو ده اللي أنا هاعمله، فشكرًا أوي لمساعدتِك.
بالضبط. شكرًا ليكِ، أنا موجودة في أي وقت.